Iya Kak, kalau un kalau untuk kafein atau makan makanan yang berenergi, itu biasanya aku minum di, e konsumsi ya di siang hari sih Kak, jadi setelah makan siang itu biasanya tuh aku, eee, minum kopi Kak, tapi kalau di sore hari, eee, apalagi menjelang malam, aku jarang tuh minum kopi.
Atau heeh? Iya? Oke, eee, baik baik. E jadi kebayang nih, Kak. Tapi aku mau nanya lagi ya, Kak, ya. Jadi, untuk pekerjaan Kakak ini sebetulnya masih fleksibel atau memang diharuskan masuk pagi terus tuh Kak, untuk jadwal ke kantornya? Apakah tidak masalah kalau semisal, Kakak terlambat seperti yang Kakak ceritakan tadi?
Boleh. Nah, ini dia Kak masalahnya, di kantorku tuh, eee, tidak memberlakukan jam kerja fleksibel ya, di mana, eee, artinya masuk jam berapa pun, eee, diperbolehkan asal
Iya.
jam kerjanya, total jam kerja itu tetap 8 jam, itu tidak diperbolehan di tidak diperbolehkan Kak, jadi itu dia masalahnya, aku tuh harus tetap masuk jam, eee, datang jam 8.00 kemudian pulang jam 5.00 gitu
Oh. Paham.